No, ma magari perché hanno comunque sviluppato dei gusti, mhmm, che che per per alcune cose che a me non sono proprio nelle mie corde, per cui magari
Okay, quindi fate fatica.
Eh sì, diciamo che, insomma la musica melodica italiana, non è ne nea ne ne nella mia corda proprio cioè, mhmm per cui magari 1 delle 2 ascolta più di queste cose e io sono un po' più sull'inglese ecco, nel senso che che ecco s spazio
Okay. Fate fatica certo. Adesso invece sta spopolando anche la musica spagnola, cosa ne pensi?
Sì. Ma guarda, ehm, qual qualcosina ho ho nelle mie playlist, ehm, mhmm, tra l'altro, ehm, cose cose shazzamate così al volo proprio in Spagna. Ehm, sai quelle robe magari anche roba pop molto cosa quelle robe che magari ti ricordano un momento particolare, perché cioè eri eri lì in un momento in cui era stavi particolarmente bene, quindi hai sentito sta canzone e ti o intanto te la vuoi ricorda cioè ti ti te la senti per ricordarti anche anche quel momento.
Okay. <chuckles> <chuckles> Sì, certo. Sì, esatto. Anche il momento, il luogo in cui eri; assolutamente. Invece però mi hai parlato appunto di questo concerto in cui vorresti andare, no: sei mai stata invece a un concerto con uno dei tuoi figli?
Sì, sì, sì. Comunque Sì. Allora no, ecco questo questo non l'abbiamo ancora fatto e infatti
Okay. È una cosa che vorresti fare?
Ecco, questa qua è proprio è proprio l l'i l'idea di andare, insomma, a vedere i Muse è proprio è proprio quella che dovrebbe essere speriamo la la la volta buona. Sì, sì, sì, assolutamente.
Per realizzarsi. Assolutamente. Quindi che consiglio daresti ai genitori che magari erano un pochino più come i tuoi genitori e non come te?
Guarda di di ascoltare qualcosa che ascoltano i figli, nel senso di essere aperti proprio con la mente, perché comunque può essere un bel ponte di di comunicazione anche.
Okay, quindi comunque di lasciarsi un pochino andare, non restare proprio sulle loro e dire: "No, per forza dovete ascoltare la musica antica." Okay. Guarda allora ti ringrazio tantissimo per questa conversazione.
Sì. Assolutamente. Assolutamente.